Eee, s şehirlerde doğa olabildiğince fazla yer bulmalı gerçekten. Hatta yerleşim yeri çok daha az bir alan kaplamalı diyebilirim. Yani, eee, hepimize şöyle bir manzara çok güzel gelmiyor mu? İşte, böyle, eee, kayalıklar, dağlar, üzerinde tüten duman. Çok, böyle, minik, minik yapılaşmalar, ufak tefek evler. Harika bir manzara değil mi? Yani, kim yaşamak istemez ki bunun içinde? Ama tabii anlıyorum bir yandan da. Şehirdeki sorunlar, eee, popülasyon vs. biraz altlı üstlü yaşamayı gerektiriyor. Doğada çok da ı yani ı az, ııı, alan kalıyor şehirlerde. Üzücü. Hı hı.
Hıı. Hımm, an Doğru. <chuckles> Evet. Evet. Çok haklısın. Hı hı. Evet, elbette. Peki sence bu, hani, dedin ya "şehirlerde daha fazla yani alan olmalı tabii ki daha az alan kalıyor" diye. Bunun en büyük sebeplerinden biri ne? Yani, bunun çok tercih edilmemesi mi yoksa popülasyon mu? Ya buna ne engel oluyor sence en çok?
Ah, yani, tabii, hani, böyle, eee, ı çok sebep var aslında ama hani en büyük sebep, eee, artık şehirlerin, böyle, o kadar insanı kaldıramaması, buna yanıt verememesi. Dolayısıyla sürekli ev yapılıyor. Yani, sürekli, eee, park, ııı, sa mesela, işte, eee, konut alanına dönüştürülüyor ya da orman alanından, ııı, pay alınıyor, oralara evler yapılıyor. Yani, neredeyse, böyle, 1 gram toprak bile bırakmayacağız. He hepsini ev yapacağız. Bir de ta rant da var işin içinde. Ep eee, yani. Hani, eee, bir insanın, böyle, 10 tane, 20 tane evi olursa tabii ki de yani, hani, bu alım gücüne sahip olan insanları daha fazla satmak için daha fazla yer yapılacaktır, yani
Hı hı. Evet. Hı hı. Çok haklısın. Hı hı. Evet, elbette. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Talep de artıyor değil mi bunu demişken? Yani sürekli kat kat aslında, hep durulmak yerine bir yandan talep arttıkça aslında arz talep ilişkisi, talep arttıkça daha çok alanı <chuckles> Elbet.
Talep de artıyor bir de bir taraftan. Çok ilginç, yani Hı hı. Hı hı. E, yaparsan talep de artar, yani. Aynen. Buna bir, aslında, o yüzden tepeden bir, eee, "dur" demek lazım kesinlikle.
Doğru, çok haklısın. Peki sence bunun için aslında yani ilk yapılabilecek hareket ne olur? Mesela sen, eee, bununla ilgili bir adım atabiliyor olsan büyük bir şehirde, daha fazla doğanın yer bulması için ilk atacağın adım ne olurdu?
Evet. Hı hı.